Iya, ada caranya, Kak. Jadi cara saya itu minimal, eee, semuanya saya harus tata itu setradisional mungkin ya, setradisional mungkin, eee, bahkan saya itu memesan, eee, barang-barang itu kal eee, kan sekarang udah a agak udah bagus ya b eee, misalnya saya, eee, pakai, eee eee, hiasan di dinding saya itu misalnya dari, eee, luk eee, apa, eee, berbagai jenis kipas ya, kipas Bugis, kipas Jawa, kipas dari ini jadi saya tempel, saya jadikan hiasan di kamar saya. Kemudian di di ruang, eee, di di kamar saya kerja ini saya kemarin pulang Indonesia, saya beli banyak itu ya memang pernak pernik dari Indonesia dan berbeda-beda, Lombok seka saya beli ikat tenun dari Lombok banyak, kemudian supaya saya bisa beli misalnya bambu ya, bambu, apa namanya, bambu lipat di sini kan banyak tapi mungkin buatan Jepang semua ya yang pra apa, per, eee, pemisah ruangan gitu loh, Kak. Jadi saya upayakan memang, pe eee, di setiap ruangan saya itu ada pemisah ruangan yang dari bambu kemudian saya, eee, cantolkan saya tempe eee, apa namanya, dengan lapisan, eee, tenun ikat tadi. Jadi tenun ikat kemudian saya bawa heeh, songkok Bugis kemudian baju bodo, jadi itu saya songkok Bugis saya jadikan hiasan juga gitu meskipun saya nggak pakai di sini tapi minimal itu semua yang membawa kesan saya ada ada suasana kampung gitu loh, Kak. Kemudian di dapur saya heeh, saya beli saya bawa tuh, eee, apa, tapi beras ya Kak ya, tapi beras tapi beras yang kecil yang tapi beras yang besar, itu saya gunakan untuk nutupin, eee, colokan-colokan gitu loh, Kak. Di sini kan colokannya memang tetap rapi cuman saya tetep e tutupin colokan -colokan pintu itu dengan tadi tapi beras jadi, eee, apa, n membawa terus suasana di rumah gitu loh. <laughs> Eh iya, seperti itu.
Mhm. Oh. Ah hah. Oh iya. Ih keren. Ih keren banget sih, keren banget. Berarti ini kalo bisa dibilang nih kamu cuman nggak cuman, apa ya, membawa suasana rumah tapi bener-bener ngebawa budaya yang ada di, apa ya, tanah kelahiran kamu lah ya, eee, mungkin kebanyakan bisa dibilang buat menjadi, eee, interior rumah kamu gitu ya, bisa dibilang berarti ini, desain rumahnya ini etnik ya modern etnik nggak sih? Ih keren banget ya ampun.
Iya betul, iya. Iya betul. Iya iya, iya. <laughs> Karena kan itu juga membuat, eee, rumah jadi hangat natural dan gampang dipindah-pindah ya, Kak, ya. <laughs> Iya.
Tua. Bener bener bener, dan makin ingat lah ya sama rumah isi yang ada di tanah air, oh luar biasa. Ih makasih ya udah sharing-sharing sama aku, seru banget ngobrol sama kamu nih, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mbak. O
Iya, pastinya. Iya. <laughs> Iya. Iya sama-sama, iya mari.